بالضبط، ما آه بالضبط فاهماكِ طبعًا، ما عشان كده كنت هاسألِك آآ أنتِ عمومًا لمّا بتصرفي أي حاجة أو بتشتري حاجاتِك بتشر بت بتستخدمي الكارت الفيزا كارت بتاعِك، والّا بتستخدميها كاش؟ عشان بيكون في فَرْق على فكرة كشعور نفْسي يعني.
بُصّي دي مشكلتي آه طبعًا يعني هي دي مشكلتي وأزمتي في الحياة، إن أنا معايا بطاقات يعني شرائية، معايا فيزا آآ الفيزا دي بتاعة مشتريات، دايمًا وأنا باشتري كده آآ أول الشهر، بابقى مبسوطة أوي وسعيدة وحاسّة إن أنا ما باصرفش من فلوسي حاجة، وباجيب بقى بيها كلّ حاجة أي حاجة أنا باشوفها قدَّامي باشتريها، آجي آخر الشهر ألاقي نفْسي مطالبة إن أنا أسد الفيزا دي، فابتدي بقى أحس إن أنا هنا عكّيت وهنا بوَّظت الدنيا، وهنا بوَّظت الميزانية، و وعدِّيت مرتّبي بكتير، فموضوع الفِيَز ده آذيني نفْسيًا، وعايزة أقول لكِ أنا باستخدم الفِيَز وباستخدم النقدي، وكلّ حاجة في الدنيا باعملها.
آه. اهم. أوكي. اهم.

أنا عندي مشكلة دلوقتي ومحتاجاكِ تنصحيني فيها. آآ دايمًا الشهر بييجي ويخلّص وألاقي نَفْسي مش عارفة أنا صرفت مُرتّبي في إيه، الفلوس اللي معايا كُلّها بتروح. آآ دايمًا بابقى حاطّة في دماغي إن أنا عايزة أعمل ميزانية، أو أعمل آآ حاجة ل للشهر اللي بعده، آآ ألاقي نَفْسي لأ، كل حاجة باظت وكل فلوسي اتصرفت، ويمكن كمان بتتصرف من قبل ما الشهر يخلّص ب10 أيام. آآ فباقف كده مع نَفْسي، طَب أنا صرفت في إيه؟ ما ب ما ما بابقاش فاهمة آآ، والدنيا معايا بتبقى بايظة. فيعني ياريت تنصحيني أعرف أضبّط نَفْسي إزاي وأرتّب أموري.
اهم. إمم، إمم. ث آه. آه طبعًا، بُصّي، أنا موجودة هنا عشان يعني أقدِّم لِك أي مساعدة أو أي نصيحة أنتِ محتاجاها دي أول حاجة، تاني حاجة طبعًا أنا فاهمة شعورِك في إن أنتِ نِفْسِك تعملي ميزانية ثابتة أو إن أنتِ تكوني آآ يعني حاطّة إطار معيّن لمصادر الدَخ لمصادر الإسراف بتاعِك، فطبعا متفهِّمة فكرة التشتُّت إن أنتِ مش عارفة ت توازني ما بين الأمور دي، ده شيء يعني عايزة أقول لِك في الآخِر إن هو طبيعي، بس خلّينا برضه نتكلِّم مع بعض وأكيد هنوصل لحل في الآخِر. قولي لي طيب، أنتِ عموما دَخْلِك الشهري آآ ثابت والّا بيتغيّر مع الوقت؟
بُصّي، أنا داخلي المفروض إن هو الاتنين، يعني ثابت بمعنى إن أنا عندي وظيفة ثابتة، باروح الشُغل الصبح وبارجع يعني باخد آآ ساعات معيّنة من الشُغل وبارجع، دي باقبض مُرتَّب عن ال الوظيفة دي. وبقيت اليوم ممكن أقعُد عندي برضه آآ شُغل أونلاين، فباعمله مثلًا خلال ساعات اليوم، وده بييجي لي ش يعني الفلوس بتاعته متغيّرة. فأنا كده معايا المُرتَّب الثابت ومعايا المُرتَّب المُتغيّر بتاع ال الوظيفة ال الأونلاين. فيعني بس الأساس أنا معتمدة على الدَخْل الثابت طبعًا.
إمم. أوكي. أوكي، طَب حلو، يعني يعني يعتبر إن دَخْلِك ممكن يزيد آآ مش بينقص، يعني ليكِ دَخْل ثابت ممكن يزيد كل شهر ب ب بالف بالشُغل
بالضبط، ممكن يزيد أو يبقى ثابت، يعني ممكن ألاقي
آه، يعني ما بينقص.
بالضبط.
أوكي، ط طَب ماشي يعني دي نقطة كويسة. يعني يعتبر إن أنتِ آآ آآ آآ فكرة إن هو بيزيد ما بيقص دي، دي أولًا حاجة يعني آآ ممكن تسبِّب لِك نوع من الاستقرار النَفْسي ما تحسّيش إن أنتِ عليكِ ضَغْط إن هو ممكن المُرتَّب يقِل، فدي الحمد لله حاجة كويسة جدًا آآ ك بشكل مبدئي. طَب هو أنتِ في العادي أصلًا لمّا بتصرفي اهم، قولي لي. كويسة بمعنى إيه؟
هي كويسة بس آه، كنت هاقول لِك كويسة، بس المشكلة إن أنا ما بابقاش عارفة أنا صرفت في إيه. يعني مهما كان الدَخْل ثابت أو مُتغيّر، معايا آآ زيادة أو ما بينقص، آآ بالاقي نَفْسي آخِر الشهر نَفْس المشكلة اللي أنا باقول لِك عليها، أنا واقفة مكاني آآ قبل ما الشهر يخلّص فلوسي بتخلّص. فهي دي مشكلتي، إن أنا مش عارفة أنا باصرف الفلوس في إيه عَمّال على بطّال يعني.
اهم. ام اهم.